Como que viene de familia, yo no sé, pero que yo recuerde, no sé si mi bisabuelo o mis abuelos eran así, pero sí te digo que por lo menos en este ciclo, en esta generación de nosotros o que mi papá, mi hermano, hasta mi otro hermano menor, les gusta la cocina, y aunque nosotras sabemos cocinar, ellos, este, s se apoderan cuando ellos están en su
Ajá. Sí. Oye, qué bueno para ustedes las mujeres que tienen quien les haga les cocine rico. <chuckles>
<chuckles> Pues sí, la verdad que sí, a nosotros nos libera mucho la presión de tener que convertirnos en esas amas de casa que están totalmente ahí esclavizadas en la cocina, porque es cómico. A veces, por ponerte un ejemplo, en la mañana uno se levanta al a a desayunarse, y cuando vas a ver ya ellos tienen listo el café, ya ellos han montado el café, eh, si mi papá anda por ahí despierto empieza: "Mira, ¿y qué vas a desayunar? ¿Quiere que te haga una arepita?" <chuckles> Y yo, bueno, pero, es, eh, sí, entonces, volviendo al tema de la de la de la f fiesta de acción de gracia o la celebración de acción de gracia, pues, todos participamos con algo, o sea, ellos se apoderan de su cocina, pero siempre hay algo que hacer, bien sea un postre o algo algo extra que a uno
Por supuesto. Buenísimo. Mm. Qué bueno, qué bueno. Claro. ¿Y tú? ¿Tú que pref tú personalmente, tú que preparas, qué es lo que tú con qué aportas tú, cuál es el platillo que aportas tú a la cena de acción de gracias?
<giggles> No preparo platillos, yo lavo los platos. <laughs>
<chuckles> Ese es tu aporte <chuckles> del día.
Mi aporte del día, bueno no, en ocasiones si no si no hemos hecho de repente una segunda ensalada o digamos un segundo platillo que acompañe al pavo, este, a veces aporto otra ensalada, eh, porque ya mi hermano prepara la cacerola y, mm, o si no ayudo con algún tipo de q de de salsita para el pavo.
Sí. Algo sencillito.
Sí, o o mira, a veces preparo un puré, ahora que recuerdo en algunas ocasiones, en algunas veces que hemos hecho la cena, he hecho un puré que, aunque no lleva mucho trabajo, pero tiene un toque personal porque le hago, este, una salsa que le coloco por encima al puré que le da un mi mi toque personal, ¿no? Entonces sí, sí aporto, aparte de lavar los platos, también algo algo <chuckles> Pero mira, la gente no le gusta mucho lavar los platos, te cuento, o sea, a veces después de todos estos festejos queda una montón de platos. Claro, por supuesto que sí.
Buenísimo. Qué bien. Cierto, cierto. Tiene su mérito, tiene su mérito. Oye, y en la celebración, digamos, ¿no hay nada, eh, que ustedes aporten como de su cultura, del país donde tú eres, algún platillo que le pongan ahí en medio del pavo y de la cacerola, que sea auténtico del país tuyo?